Nah, aku punya pertanyaan nih. Kamu ada nggak, eee, pernah ngelakuin perjalanan yang biayanya nggak gede, hemat gitu, tapi lumayan cukup berkesan tuh buat kamu?
Oh, ada nih, jadi baru aja kemarin bulan Februari awal tahun ini nih, aku ke Vietnam sama ulang sama suami aku dalam rangka ulang tahun. Ulang tahun suami aku, mmm, betul. Dan itu lumayan hemat sih dapat tiket pesawatnya aku.
Oh, wow, Vietnam ya? Oh, gitu. Eee, kisaran berapa range-nya sama kalau harganya normal?
Nah, waktu itu aku beli di bulan November, di tanggal kembar. Jadi, di tanggal 11.11 waktu itu, aku beli di Trip.com. Kebetulan aku memang masuk, eee, apa, komunitas Trip.com di Telegram, kan. Jadi, kalau ada promo-promo yang akan datang, itu tuh biasanya info awalnya tuh di Telegram itu, baru mereka posting kayak di Instagram atau nanti ada banner di aplikasi. Jadi, kita tuh udah bisa persiapan uang, data-data, dan, eee, apa namanya, kayak internet gitu-gitulah ya, buat war tiketnya itu. Nah, biasanya itu tiket ke Vietnam itu, 1 kali jalan bisa Rp2.000.000. Nah, aku per orang, aku dapat Rp2.000.000. itu untuk udah PP. Jadi, yang harusnya aku sek tiketnya sekitar Rp8.000.000-Rp10.000.000, aku jadi cuma Rp4.000.000, PP untuk berdua tiketnya.
Heeh. Per orang itu ya? Oh, gitu. Oh, wow, itu memang kalau disken apa, diskon tiket pesawat itu, apa memang ada di tanggal-tanggal tertentu gitu?
Mhm. Iya, betul, kalau yang dari Trip sendiri, biasanya di aplikasi ada pas payday tanggal 25, sama tanggal kembar. Tapi waktu itu kebetulan pas tanggal kembar yang November itu yang paling gede promonya. Jadi, ada kayak tiket promo dari, apa, Jakarta, Kuala Lumpur itu cuma Rp500.000 PP untuk 1 orang, terus Jakarta mhm, Jakarta, Singapura terus sama Vietnam. Kalau Vietnam ini jatuhnya kayak potongan harga, sih, potongan harga dari aplikasinya gitu.
Oh, gitu. Oh, ini jadi, eee, naik pesawatnya 2 kali ya maksudnya ke ke, eee, Malaysia dulu?
Aku naik pesawatnya memang yang transit, jadinya ngambilnya nggak yang direct langsung dari Jakarta ke Vietnam ya. Jadi yang transit, itu memang penerbangannya penerbangan ambil yang malam, jadi besok paginya baru ke Vietnam dan kalau yang untuk direct itu memang harganya lumayan banget sih.
Berapa tuh kalo misalnya direct?
Kalau untuk yang direct sekarang pasarannya di Rp2.500.000 sekat 1 kali jalan.
Oh, lumayan sih.
Mhm, Betul.
Nah, itu kalau, eee, di Malaysia itu transitnya lama?
Di nay di Malaysia, jadi aku ambilnya itu yang penerbangan jam 9.00 malam sampai jam 11.00 kan nyampe Malaysianya jam 11.00 malam. Nah, penerbangan ke Vietnamnya itu aku baru paginya. Penerbangan pertama dari Malaysia ke Vietnam. Jadi kita demi menghemat, itu tuh tidur di bandara saat itu tuh. <chuckles>
Heeh. Oh, salah satu tipsnya berarti ya?
Mhm. Bener dan kalau untuk traveler yang kalau viet kalau apa namanya, Malaysia itu kan termasuk dia bandara transit untuk pesawat low budget ya, jadi banyak banget traveler-traveler tuh yang kayak tidur di bandara tuh juga banyak banget gitu, jadi kita kayak nggak ngerasa takut, gitu.
Oh, ada juga orang lain yang kayak kayak, eee, situasinya sama gitu ya, berarti ya, di sana itu?
Oh, banyak banget, Kak, itu banyak banget jadi di kalau misalkan di Malaysia sendiri mereka kan kalau m apa namanya, eee eee, penerbangan lanjutan ada di lokasi, satu lokasi gitu kan dan itu tuh penuh banget satu lokasi itu tuh!
Oh, berarti memang dari bandaranya juga udah disiapin ya, sistemnya gitu ya?
Itu bener itu bener, jadi memang ada ruang tunggu buat ke penerbangan lanjutan dan itu mu sangat-sangat layak di ruang tunggu itu, ada kayak kamar mandi, udah gitu deket banget tempat cari makan, udah gitu ada kayak kursi-kursi yang kita bisa pakai buat tiduran, atau yang ngemper di apa, lantainya pun nggak masalah gitu, terus colokan untuk masjid iya, banyaknya malah yang di lantai gitu tiduran, jadi mereka kayak nyari spot pojokan, itu nanti mereka tidur di situ.
Oh, ada di lantai juga, gitu? Oh. Nah, itu kan tadi dari dari tiket pesawat tuh, terus, eee, kayak hotel dan lain-lain gitu, itu gimana Kakak ada ininya nggak? Maksudnya tuh waktu itu dapat yang hemat atau yang gimana tuh?
Mhm. Betul. Nah, kalau hotel aku baru belinya itu di bulan Januari, jadi memang sat sekitar berapa minggu sebelum, kayaknya 1 bulanan deh sebelum aku mau jalan gitu ya, dan itu sama, aku ngandelin promo payday, eee, di bulan Januari. Jadi itu, mmm, itu sa dapet promo juga dari aplikasi aku waktu itu dapetnya dari Agoda. Nah, kalau untuk Agoda ini, dia untuk hotel dibandingin dengan travel online agent yang lainnya itu tuh paling murah Agoda tuh, gitu. Jadi emang harus di tanggal-tanggal tertentu dan kebetulan aku karena sering, apa, booking-booking hotel, jadi member-nya itu udah platinum, jadi diskonnya tuh lumayan gede juga, diskon member, gitu.
Oh, sama juga. Mmm. Oh, jadi memang dapet dapet potongannya tuh dari macem-macem ya, maksudnya nggak cuma heeh, oh.
Betul banget. Nah, udah gitu nggak perlu juga nyari hotel yang kayak fasilitasnya tuh banyak gitu, karena kan kita tujuannya jalan-jalan ya, kalau jalan-jalan itu kan paling, eee, apa ngabisin waktunya tuh buat tidur aja, bukan emang sengaja staycation, gitu kan, jadi nggak perlu yang fasilitas macem-macem, yang dilihat kamarnya nyaman, bersih, itu, eee, apa namanya, utamanya booking langsung. Terus kalau misalkan makanan di sana, kan juga lumayan tuh pengeluaran buat makanan ya. Nah, itu cara salah satu caranya adalah nggak perlu makanan yang di restoran, jadi street food aja carinya.
Bener. Heeh. Oh, langsung, eee, beli makanan yang kayak dip tapi ada juga di sana maksudnya makanan yang kayak di pinggir jalan gitu?
Mhm. Ada, jadi kalau kayak kita kayak, eee, apa sih namanya warung-warung itu di sana pun ada gitu. Jadi ada yang jual apa, mie khas Vietnam, pho, terus banh mie, itu kayak di samping masjid, terus ada yang jualan warung, kan kalau di Indonesia suka ada tuh kayak di samping masjid, terus suka banyak yang jualan, di situ pun sama kayak gitu kondisinya. Nah, jadi kita tuh makan yang di street food kayak gitu itu rasanya sama aja enaknya, aku pernah aku bandingin antara yang di restoran sama yang di pinggir jalan, itu nggak ada bedanya dan lumayan gitu, apa sih namanya, eh, beda harganya tuh bisa 2 kali lipat dengan yang di restoran kan, daripada yang di pinggir jalan itu, betul, gitu.
Heeh. Bener, oh. Mmm, lumayan ya, buat hemat. Nah, eee, ini nih di di mana nih? Di ibu kota di ibu kotanya Vietnam?
Aku ke ibu kota nya di Ho Chi Minhnya.
Oh oke, oke, ini itu berarti ini memang tujuannya tuh, eee, memang mau, eee, nyari lokasi wisata di ibu kota?
Hmm. Nah aku kan ada pindah kota juga kebetulan jadi ada mendaratnya, pesawatnya memang mendarat di Ho Chi Minh, aku 2 hari di ibu kota, terus pindah ke kayak apa ya, desanya kali ya, ada namanya Dalat gitu, di desanya. Itu kalau di desanya malah memang lebih mahal, karena aku waktu itu cari makanan yang halal, itu tuh gak ada, cuma ada 2 restoran halal di desanya itu. Jadi memang kalau kita dah kita dah gak punya pilihan.
Oh gitu. Tapi tersedia gitu ya, maksudnya kayak mereka nyediain gitu kayak ini halal nih gitu.
Eee, memang ada, jadi bukan tersedia, tapi memang yang punya restorannya itu orang Malaysia, jadi imigran-imigran Malaysia yang udah menetap di sana, yang punya le restorannya itu. Mhm, jadi memang agak mahal, tapi karena kita nggak punya opsi lain kalau di, eee, desanya itu di Dalat itu, jadi ya udah nggak apa-apa gitu kan, daripada kita nanti nggak tenang untuk makannya jadi ya udah.
Oh ya ya ya, heeh. Mmm, nah, eee, apa namanya, itu transportasi ke sananya naik apa tuh berarti?
<sniffs> Kalau perpindahan kotanya, itu memang ada, eee, pilihan untuk pesawat sama bis. Nah aku pilih yang bis juga tuh saat itu, untuk menghemat budget juga kan aku pilih bis, terus, eee, 6 jam total, eee, apa namanya, perjalanan, kalau naik bis, kalau naik pesawat itu cuma 1 jam sebetulnya.
Oh lumayan jauh berarti ya? Mmm le lebih lebih murah pakai bis juga ya.
Gitu. Mhm. Iya jauh jauh bisa 1/3-nya harga, bisa daripada harga tiket pesawat.
Hmm, ya lumayan sih berarti buat hemat.
Hmm, iya, bener banget. Terus di sananya aku sewa motor tuh, karena kita akan pindah banyak tempat, ya. Jadi aku pikir kalau naik kendaraan umum agak susah, apalagi itu kayak di pedesaan tuh belum terintegrasi antar wilayahnya, tuh kayak di perkotaannya kan. Jadi masih agak susah. Jadi, kita nyewa motor, lumayan di sana, cuma Rp90.000 1 hari, dan bensin pun masih murah, gitu kan. Jadi oke lah.
Iya, heeh. Oh, jadi ini, ke sana itu memang ada beberapa, eee, tempat atau lokasi yang mau dikunjungi, gitu ya.
Betul. Tapi kebanyakan lokasi yang aku kunjungin itu, apalagi di ibu kota, ya, itu tuh bener-bener gratis, nggak ada yang pakai tiket masuk. Jadi itu udah puas banget, gitu. Kita bener-bener jalan-jalan di area kota, nggak ada tiket masuk, bagus, apa sih, namanya, gratis. Dan kita tuh bener-ben tahu sejarah-sejarahnya, terus tahu apa sih namanya, kayak peninggalan-peninggalan yang dari si, apa Vietnamnya itu sendiri. Dan kita dapat ikon-ikon dari negaranya, tapi nggak ada tiket masuknya sama sekali, gitu. Hmm, nah
Heeh. Oh, gitu. Ini berarti, eee, kamu ke sana itu tanpa ada, maksudnya kayak ada enggak ada tour guide, gitu?
Gak, aku bener-bener sendiri. Jadi bener-bener cari dari awal tiket sendiri, udah gitu bikin itinerary sendiri, rencana perjalanan sendiri. Nah, yang satu-satunya kita tempat yang beli, ada yang beli tiket itu pas di Dalat, tuh. Karena kita mau naik roller coaster terpanjang, gitu, se-ASEAN ada di dalam. Itu juga beli, tapi kita belinya bukan pas di tempat, tapi kita udah beli online. Ada nama aplikasinya Klook, sama itu pakai promo juga. Jadi manfaatin semua aplikasi, gitu sih.
Oh, ya ya ya. Itu tempat, eee, roller coaster-nya itu kayak di arena bermain, gitu ya?
Bukan, Kak. Jadi kayak ada dia pegunungan, bener-bener kayak turun dari atas ke sampai ke bawahnya tapi naik roller coaster gitu. New Alpen Coaster namanya di situ, di Dalatnya itu. Jadi bener-bener area, kita tuh dim dimanjain banget mata kita tuh sama pemandangan di sana, tapi kan dalam bentuk roller coaster, gitu. Itu doang sih yang kita beli.
Oh. Nah, i Nah, itu, eee, apa namanya, yang, eee, pertama kali ngasih ide atau, eee, kamu dapat ide main-main ke sana itu dari mana sih, kok bisa kepikiran ke sana, gitu?
<chuckles> Jadi memang Vietnam ini termasuk negara yang underrated, ya, dibanding Thailand, gitu kan. Tapi setelah aku cek kayak di TikTok, gitu, itu tuh udah banyak banget. Malah sekarang tuh Vietnam termasuk negara yang paling banyak dikunjungi turis, mengalahi, apa, mengalahkan Bali, gitu loh. Dia udah iya, betul, mereka udah banyak banget sekarang turis-turis. Bahkan pas aku ke sana pun, satu bis itu rata-rata turis, bener-bener turis, kayak orang bule-bule semua, gitu. Jadi aku jarang ngeliat masih jarang ngeliat orang Indonesia. Banyaknya tuh justru dari, eee, Malaysia atau Korea. Itu yang aku kaget. Jadi gitu. Aku pas ke sana tuh bener-bener, wah, ini kayaknya jarang nemu Indonesia. Beda waktu sama aku ke Thailand, itu isinya tuh hampir rata-rata orang Indonesia doang, gitu. Setiap ke mana-mana di tempat wisata pasti ketemu orang Indonesia. Sedangkan di Vietnam tuh masih jarang banget. Sekalinya aku ketemu yang mukanya kayak orang Indonesia, ternyata itu orang Malaysia, git.
Oh, gitu, mereka ngalahin Bali? Mmm, mhm. Oh, jadi orang Indonesia juga masih ini ya, enggak terlalu banyak, gitu ya, di sana.
Iya, bener. Mungkin khawatir, karena kayak aku, aku juga khawatir awalnya tuh untuk kayak makanan halalnya, kali yah. Jadi kayak belum familiar lah, gitu, sama makanan-makanan halalnya. Tapi ternyata pas di sana, kalau kita ke ibu kota atau ke kota besarnya, itu udah banyak sih makanan-makanan halalnya.
Oh. Nah, eee, selama kamu di situ, apa sih yang, eee, maksudnya yang paling bikin kamu berkesan tuh selama ada di situ, tuh apa?
Hmm. Pernah makanan makannya, kursnya sendiri antara Vietnam sama Indonesia kan hampir sama, ya. Jadi makanannya tuh sama kayak kalau aku jajan di Jakarta, gitu, nggak beda jauh, harga-harganya itu, 1 porsinya juga sama, tapi m porsi di sana tuh lebih banyak daripada kalo aku makan di Jakarta, gitu. Jadi kita beli 2 macam, tapi bisa saling cobain, bisa sharing, gitu. Terus di sana, kalau misalkan banyak banget lokasi-lokasi kayak taman, eee, terus udah gitu yang tempat yang bersejarah, itu tuh yang nggak ada tiket masuk sama sekali. Jadi aku senengnya tuh bener-bener menjelajahi kota, dapet tempat-tempat yang bagus, tapi nggak ada tiket masuk. Itu sih yang paling senang aku, hmm.
Oh, ya ya ya. N nah, eee, aku pengen tahu nih, eee, apa namanya, eee, ada, eee, tips khusus lain nggak, gitu, biar, eee, bisa dapetin harga murah pas mau traveling, gitu. Entah, eee, tiket, eee, entah tiket, eee, kendaraan, gitu, atau hotel, gitu, dan lain-lain, selain lewat tanggal cantik dan, eee, momen tertentu itu tadi?
Harus sabar harus sabar mantau tiket terus. Jadi kalau kita mau berangkat, misalkan kita udah punya tujuan ke mana, udah punya tanggal keberantak keberangkatan, minimal dari 3 bulan sebelum berangkat tuh, kita udah lihat-lihat harga pasarannya tuh berapa, gitu. Dan itu harus sabar, gitu. Kita nya jangan langsung beli beli, gitu. Entah, nanti tiba-tiba ada tanggal cantik, terus wah, ini ternyata jauh banget, gitu, harganya itu bisa kita beli. Udah gitu, kalau kayak hotel juga dan semua apa, kayak tiket masuk, lebih baik belinya online. Jangan langsung di tempat, karena lumayan banget beda harganya kalau kita beli online, gitu kan. Dan itu mempermudah. Kita tinggal kayak, tunjukin barcode aja kalau kita mau masuk tiket wisata, gitu. Nggak perlu antri-antri lagi karena harus beli di loket. Itu juga tips, tuh.
Heeh. Oh, ya ya. Mmm, berarti memang, eee, hindari beli langsung, kalo bisa online mending beli online ya.
Mhm. Iyah, betul banget.
Nah, ini, eee, apa, informasinya nih, eee, aku suka banget inih. Eee, aku baru tau informasi-informasi kayak, gini. Makasih banyak Kak, ya buat informasinya, gitu, mungkin nanti mmm, mungkin nanti lain kali kita bisa obrolin lagi nih, perjalanan-perjalanan, kayak gini. Heeh.
Sama-sama, semoga membantu itu. Oke, siap kalau kayak gitu, sama-sama ya, makasih juga.